Да, пришло время, нужно уходить. Слушай, ну да, действительно, тогда для этой ситуации потенциальной твоей единственный вариант, да, это только физически как-то удалиться либо на своём авто, да, либо может быть с кем-то договариваться. Кстати, вполне вероятно, знаешь, а, когда ты с ты сказала, что у тебя есть друзья интроверты и экстраверты, возможно, есть такой же кто-то, как и ты, может быть как-то кооперироваться с такими людьми, договариваться, что мы приедем только на 3 часа, потусуемся, проведём классно время, пообщаемся, да, но потом, как только часы про пробьют полночь, например, да, <chuckles> вы можете, э, там, вместе, да, сесть, у кого может быть есть машина или может быть на такси как-то вместе да, <grunts> скинуться, договориться и просто уехать. Потому что действительно, когда, м, ты так себя хорошо знаешь, а ты действительно очень хорошо себя описала, ты точно знаешь, что есть, вот, твой какой-то максимум и потом всё, нужно тебе обязательно отдыхать от людей. Как н ты думаешь, может, э, пробовать с кем-то тогда кооперироваться, как вариант?
Мгм. М. Точно. М-да. Да. Да, слушай, да, в этом есть что-то, конечно, интересная идея. <grunts> Нужно подумать над ней, посмотреть, если там есть такие люди. Но, ты знаешь, на самом деле есть риск, да. То есть, если на кого-то полагаться, и вдруг этот человек, э, м, передумает, я бы не хотела его, знаешь, заставлять. Представь себе, мы договорились уйти в полночь, а ему, оказывается, хорошо, да? Ш и, и я хочу уйти, а ем а ему хочется остаться, да. Ну то есть х не хотелось бы, знаешь, испортить человеку вечеринку.
Ну, в общем, да. Ну да, бывает такое. <laughs> Да, слушай, ну, такое действительно, а, возможно, ты права. Тут конечно в такой ситуации, наверное, действительно
М-да, возможно, да. Ну, всё-таки, такси, наверно.
Да. Ну да, вариант такси или ждать, когда ты сможешь позволить себе машину и уже управлять своими передвижениями <laughs> тогда, когда ты захочешь. И постепенно, может быть, действительно ты решишься на эту вечеринку.
Точно. <laughs> Точно, ну Да. Наверно, если бы у меня была машина, я бы решилась, а пока что, наверное, не не будем. Спасибо тебе большое, было очень приятно, э, с тобой обсудить эту тему, ам. Я поняла для себя, что нужно купить ав э, автомобиль на будущее и, э, н и, да, э, поняла для себя некоторые такие важные моменты. Спасибо тебе большое!
<laughs> Понятно. <chuckles>

Слушай, ну, на самом деле ты большая молодец, ты так чётко себя охарактеризовала, да, описала, а, и ты права абсолютно, говоря о том, что, ну, не бывает такого, что человек стопроцентный интроверт или стопроцентный экстраверт. Даже экстравертам иногда бывает нужно время, да, как-то перезарядиться, батарейки свои как-то перенастроить, да, отдохнуть немножечко, и точно так же и интроверты. Это не значит, что человек, э, там обязательно должен 100 % времени в одиночестве, да, ни с кем не общаться. Но действительно, как ты правильно говоришь, экстраверт- это тот человек, который, а, имеет определённый ресурс. И в определённый момент он, э, исчерпывается, этот ресурс, да, и тебе хочется покинуть, э, да, шумное какое-то многолюдное место. И поэтому отличный способ на самом деле ты описала, вот этот, э, способ, когда ты можешь уйти. Это вот прям, ну, действительно идеальный какой-то такой момент, поэтому я вижу, что ты уже в этом, м, направлении поработала и какую-то себе отступную, да, нашла, отходную, что да, ты проводишь время с друзьями, ты наслаждаешься этим моментом, но тем не менее, когда твоя батареечка <chuckles> начинает садиться потихоньку, ты имеешь возможность уйти. И на самом деле я понимаю твоё беспокойство и вот по вот этой ситуации, когда, м, ты говоришь, что есть возможность там где-то за городом, да, поехать, провести время немножко по-другому, вроде бы тебе и интересно, но, а, получается, что как будто бы вот этих вот отступных нет, да, когда ты вот просто так, э, легко можешь собраться и покинуть мероприятие, когда ты устала. Скажи, а вот, э, ну, я так понимаю, что всё-таки ты хочешь, э, попробовать, да, а, но в такой ситуации, наверное, как-то хорошо было бы тебе подготовиться, да? А скажи, а вот, э, вот это мероприятие, там есть возможность, например, ам, то есть, я так понимаю, это ночёвка, да, там но ночевать нужно будет? Да, ага, а там, мгм.
Согласна. Точно. Да. Точно. Да. Точно. Да. Да. Ты знаешь, там не э, там, кажется, нету отдельных комнат. А, наверное, единственное решение было бы, а, для меня, а, иметь, э, машину, но пока что это нереально. Так что, наверно, будем ещё ждать несколько лет. Да, да, да. Не, ну, правда, э, то есть мне бы не хотелось, ам.
<chuckles> Пока ты п э, созреешь, да, для такой ситуации. <chuckles> Ну да, конечно, ты
Э, то есть я я понимаю, что вот, э, м, ты знаешь, ч что может произойти, да, что я вижу для с себя сценарий. То есть придёт этот момент, когда м моя батарейка заканчивается там 3-4 часа, мне нужно уединиться, а мне негде уединиться, и всё. То есть это мне будет, э, очень плохо, я буду страдать, э, возможно, я с кем-то, м, там буду в конфликте из-за этого, э, буду нервной. Ну, зачем, м, устраивать себе такие проблемы?
Да, понимаю.